हाँ, जी। देखिए ना, मैं ना काफ़ी समस्या के अंदर आन पड़ा हूँ और काफ़ी दुविधा में हूँ पिछले काफ़ी समय से। और मैं ना इस समस्या से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। और मैं काफ़ी अ, आशा से आपके पास आया हूँ कि आप मुझे इस समस्या का समाधान देंगे और मेरी इसमें सहायता करेंगे, मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी मदद करेंगे। और समस्या कुछ ऐसी है ना कि मेरा आज से 1 साल पहले मेरा आज ब्रेकअप हुआ था और मैं आज तक उस ब्रेकअप से जो है वो उभर नहीं पाया हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा टूट-सा गया हूँ उस रिश्ते के बाद। जब से वो रिश्ता मेरा टूटा है ना अ, तब से अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट गया हूँ, रोने लगा हूँ, काफ़ी अ, परेशान रहने लगा हूँ कह सकते हैं, काफ़ी बुरा मेरे को महसूस होता है कि मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है ना कि मैं अ, अंदर ही अंदर अकेला-सा पड़ गया हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है। काफ़ी अ, कह सकते है ना अ, ठुकराया हुआ महसूस होता है मुझे। ऐसा लगता है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, सारे मेरे दुश्मन है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये आज तक स्वीकार नहीं कर पाया कि मैं अ, मेरा इतना ख़ूबसूरत जो प्यारा रिश्ता है वो टूट चुका है। मैं अ, जो लड़की मेरी थी जिससे मैं प्रेम करता था, जो जिसके साथ मैंने विवाहित सपने देखे थे, जिसके साथ मैंने अपना आने वाला पूरा जीवन बिताने का सोचा था, वो सब रिश्ते जो है वो अ, चुटकी भर में जो हैं वो टूट गई हैं। मैं अंदर से चूराचूर हो चुका हूँ उस रिश्ते के बाद, और मुझे नहीं समझ आता कि अब मैं उसको कैसे स्वीकारूँ? और सबसे बड़ी बात, मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मेरा जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से ना ऐसा लगता है कि जी अ, मेरी जो जीवन की गाड़ी है ना वो थम सी गई है, रुक सी गई है। और अब कोई धक्का मारने वाला भी नहीं बचा, अब सिर्फ़ मैं ख़ुद ही उसको घसीट रहा हूँ घसीट रहा हूँ, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है मैं उसको कब तक घसीटूँगा। कब तक उसको आगे ले जाऊँ? कब तक उसको मैं सिर्फ़ एक घसीटता ही रहूँ? मुझे नहीं समझ आ रहा। म मुझे कोई मुझे कोई अपना इंसान भी नहीं लगता। अब सारे सारे ऐसे लगते हैं कि सब धोखेबाज़ हैं, सब मुझे ठुकरा देंगे, सब मुझे छोड़ के चले जाएँगे। किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं होता, अब यहाँ तक कि मेरे माँ-बाप तक मुझे दुश्मन लगने लग गए हैं क्योंकि वो मुझे समझाते हैं या हर चीज़ जो भी इंसान मुझे समझाता है, मैं उसपे चिढ़ जाता हूँ। हर चीज़ें बुरी लगने लगी है, हर चीज़ का नकारात्मक सोचने लगा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत बिगड़ चुकी है। और सबसे जो मैं कहूँगा ना बड़ी बात ये है कि मैं अपने ब्रेकअप के अपने टूटे हुए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ और उससे उभर नहीं पा रहा हूँ। और मैं इसी का एक कह सकते हैं ना समध अ समाधान लेने आप पर आया हूँ। और अ, मैं बहुत ही बहुत आशा से आया हूँ कि आप मेरी इसमें सहायता करेंगे, मुझे इस समस्या से बाहर निकालेंगे। और मुझे इस दुविधा से अ, कृपया करके आप बाहर निकालें। मेरी कुछ न कुछ सहायता तो करें।
जी। जी। <smacks lips> जी। ज़रूर मैं आपकी मदद करके बहुत ख़ुश महसूस करूँगी। कृपया चिंता ना करिए और यह स्वाभाविक है कि 1 रिश्ता जो आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए वो जब टूट जाए तो बहुत बुरा लगना तो स्वाभाविक है। आप कृपया ना चिंता करें मैं आपको ना म बहुत अच्छा सुझाव देने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले ना मेरे मन में थोड़े सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जिससे ना आपकी समस्या को और बेहतर से समझ पाऊँ। जैसे कि देखिए आप क्या आपने जैसे कहा कि आपका रिश्ता 1 साल पहले ख़त्म हो चुका है, तो उस रिश्ते का एंड का जो कारण क्या है? उसका मतलब उसका जो अंत होने का कारण क्या था? क्या ये आपके अभी-भी दुखता है? या फ़िर आप उनके कॉन्टैक्ट में अभी-भी हैं, वो थोड़ा और बता पाएँगे उसके बारे में?
हुँ, जी। हुँ। हुँ। जी। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मेरा वो जो रिश रिश्ता था वो किसी 1 अन्य तीसरे व्यक्ति की वजह से टूटा था। अ, हमारे बीच में 1 अन्य तीसरे व्यक्ति आ गया था और जो उनका 1 दोस्त था। और जिनके साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत बन गई थी और काफ़ी गलत संबंध जो थे वो उन्होंने अ, उनकी तरफ से बन गए थे। और जो मुझसे सहन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है मैं उसको सहन नहीं कर पाया, मैं उस रिश्ते को अपना नहीं पाया। अ, हालाँकि काफ़ी समझाया उन्होंने काफ़ी अ, मनाया उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी। उन्होंने कहा कि अब वो नहीं करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें बोली उन्होंने, परंतु देखिए ये है ना कि मुझसे नहीं हो पाया। मैं फ़िर से उन पर ब्रो भरोसा नहीं कर पाया। वो विश्वास जमाना, वो विश्वास वापिस से करना। वो सब मेरे लिए बहुत बेहद ही मुश्किल था और मैं वो शायद मैं चाहकर भी नहीं कर पा रहा था वो। और इसी तरह इसी 1 सिर्फ़ मुझे लगता है यही कारण था हमारा रिश्ता टूटने का और अगर मैं बात करूँ संपर्क की तो देखिए अब मेरा उनसे कोई भी संपर्क नहीं है जब से मेरा उनसे रिश्ता टूटा है तब से मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। और शायद मैं उनकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता क्योंकि देखिए, अब मैं सच बताऊँ तो मैं हर रोज़ जब भगवान के सामने मत्था माथा भी टेकता हूँ ना। तो सिर्फ़ भगवान को भी यही कहता हूँ कि भगवान ज़िंदगी में मृत्यु दे दे पर मुझे उसकी शक्ल कभी ना दिखा। क्योंकि मैं कभी वो याद भी नहीं करना चाहता वो क्योंकि सच बताऊँ ना आज भी मैं उनकी फोटो भी देख लेता हूँ ना, मेरा दिमाग जो है ना वो पिछले अ, 3-4 सालों को इस तरह से रिपीट कर देता है ना मेरे दिमाग में कि हर 1 कह सकते हैं ना हर 1 बीता हुआ पल मुझे याद आ जाता है, हर 1 बिताया होया अ, ज मुझे पल जो है वो इस तरह से मेरे सामने आ जाता है, मेरी नज़रों के सामने आ जाता है ना कि मैं फ़िर से ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फ़िर से काफ़ी सारी चीज़ों से बिखर जाता हूँ, फ़िर उसी अ, मतलब कह सकते हैं ना टूटे हुए उस रोते हुए सी अ, वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। और पिछले काफ़ी समय से मैं रो तक नहीं पाया हूँ। ऐसी अ, जो है ना दुविधा में मैं फँस चुका हूँ।
जी, मैं समझ सकती हूँ, तो आप ये चीज़ बताइए कि आप दोनों के उम्मीद के के बारे में क्या सोचते हैं आप और वो कैसे टूटे? कि आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जो आप दोनों ने इस रिश्ते से उम्मीद बनाई है, वो कहीं न कहीं टूटे, इसी वज़ह से आपका जो रिश्ता है ना, वो ऐसे अ, बिखर गया है, तो अब उस उम्मीदों के बारे में क्या आप सोचते हैं कि आप एक-दूसरे की उम्मीदें में खरे उतरे नहीं हैं या फ़िर उसके बारे में और थोड़ा बताएँगे?
जी। देखिए, उम्मीदें जो थी ना, वो तो सब सब टूट ही चुकी है। इम्मीद उम्मीदें तो अब बची ही नहीं। और मैं बताऊँ, उम्मीदें उसी दिन टूट चुकी थी जिस दिन मैंने उनको अ, तीसरे अन्य व्य व्यक्ति के साथ देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी, वो मैंने अपनी आँखों से देखी थी। सब उम्मीदें, वो रिश्ता, वो बिताए हुए 3 साल, वो सब जो थे ना, वो उसी समय में बिखर चुका था। और उम्मीदों की अगर मैं बात करूँ ना, उनसे बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें मैंने सजाई थी और हम दोनों की काफ़ी सारी मतलब कह सकते हैं ना, इस रिश्ते से मेरी बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि एक यही रिश्ता था जिसकी वजह से मैं जीना चाह रहा था। एक यही रिश्ता था जिसकी वज़ह से मैं साँस लेना चाह रहा था। इस एक यही एक वही लड़की थी जिसकी वज़ह से मैंने अपनी अपनी ज़िंदगी जो थी, वो सुधारी थी। अपनी ज़िंदगी जो थी, एक अच्छा व्यक्ति जिसे कह सकते हैं ना, एक अच्छा व्यक्ति जो बनने की कोशिश की थी सिर्फ़ उस लड़की की वजह से, ताकि, मैं उसका हो पाऊँ, मैं उसके साथ एक विवाहित जीवन जो है ना, वो बहुत बेहतर ढंग तरीके से जी पाऊँ। कहते हैं ना कि अ, लड़की का होने के लिए एक बार लड़के को सुधरना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैंने हर चीज़ करी मैं। और मैं ये भी, तो मैं अग्नि तक से खेल जाता अगर मुझे एक बार वो कह देती, तो परंतु वही है ना, कि शायद उन्हें मेरी अ, कदर नहीं है, उस रिश्ते की कदर नहीं आई। और वो रिश्ता जो इत इतनी बुरा तरह-सा अ, जो वो टूटा न वो कभी होना नहीं चाहिए था और जब से वो रिश्ता टूटा है हर एक उम्मीद टूट चुकी है। मेरी अच्छा इंसान बनने की, मेरी ज़िंदगी के वि मेरा विवाहित जीवन, मेरी सारी चीज़ें जो थी मेरी आने वाली ब मेरा आने वाला भविष्य ख़राब हो चुका है, मेरा आने वाला भविष्य टूट चुका है ऐसा लगता है अब मुझे।
जी, आप कृपया ऐसे ना सोचें कि एक रिश्ता ख़त्म होने से न आपकी ज़िंदगी जो टूट गई है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें क्योंकि ज़िंदगी न बहुत बड़ी चीज़ है और प्यार ये जो रिश्ता है न ये बहुत छोटी चीज़ है। आप एक अ, फ़ेज़ है इसमें तो मैं ये आपको न सुझाव देने से पहले एक आख़िरी सवाल जो है न मैं पूछना चाहूँगी कि इस फ़ेज़ में जब आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो इसमें आपको सहायता या फ़िर जो कह सकते हैं, आपको सँभालने वाले कोई है क्या? जैसे कि परिवार, दोस्त जो हैं वो आपको ही ब्लेम करते हैं? या फ़िर वो सोचते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है और आप मूव ऑन जल्दी से करें? आपके शुभचिंतक जो हैं न उनके बारे में और थोड़ा बताएँगे?
ये देखिए मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 ही ऐसे लोग हैं, 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिनसे मैं हर बात आज तक खुल के कर पाया हूँ और उनसे ही करता हूँ। अ, पहले वो व्यक्ति जो है वो मेरी माँ है, जिनसे मैं हर बात करता हूँ, चाहे वो कैसी भी हो। और इस रिश्ते की बात भी मैंने काफ़ी हद तक उनसे की है। परंतु देखिए मैं अब उनके सामने वो बातें करना छोड़ चूका हूँ। क्योंकि देखिए आखिरकार वो मेरी माँ है और उनसे पर्दा शर्म हर चीज़ का होता है। और पर्दे शर्म की बात भी नहीं मैं अब उनके सामने हर समय नहीं रो सकता ना। हर समय उनके सामने नहीं दिखा सकता ख़ुद को कमज़ोर। क्योंकि वो भी मेरी माँ है और उनको भी मैंने सँभालना है उनकी भी काच सारी काफ़ी सारी चीज़ें सँभालनी होती है। तो अब मैं उनका समर्थन चाह के भी नहीं लेना चाहता। और एक मेरा दोस्त हुआ करता था साहब परं अ, जी परंतु अब वो जो है वो कनाडा शिफ़्ट हो गया है और काफ़ी समय से उससे भी बातचीत बंद हो चुकी है। क्योंकि अब वो अपने कामों में व्यस्त रहता है, अपने कॉलेज में व्यस्त रहता है, अपने अ, नौकरी में व्यस्त रहता है। तो अब उससे भी बातचीत जो है वो बंद हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो मेरा कोई अ, समर्थन देने वाला या मेरा कोई साथी जो मुझे समझा सके, मुझसे बात कर सके, जिससे मैं खुल के बात सकूँ, अ, वो अब कोई नहीं बचा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एक डायरी है जो मैं रोज़ रात को लिखता हूँ। अब सिर्फ़ वही बची है जो मैं जिसके साथ बातें कर सकता हूँ और अपनी जो है ना अ, कह सकते है फ़ीलिंग्स साझी कर सकता हूँ और कोई नहीं है।
जी, तो मैं सबसे पहले आपको ना ये कहना चाहूँगी कि ना, आप अपने ना दिनचर्या को ना एक रूटीन में करें, जहाँ पर ना आप अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे सकें, जो आपको अच्छा करते है ना, उस चीज़ों को करें जिससे ना आपका ध्यान भटकेगा। तो एक अच्छा-सा रूटीन बनाइए, अपने दोस्त वग़ैरह से पूछिए, जिससे ना आप ना बेहतर होने में, मूव ऑन होने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी ना, एक ऐसे इंसान फिर ये या जैसे कि आपने बोला है कि डायरी में लिखते आपके इमोशन, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आप, अगर किसी को नहीं बताते हो और आपके अंदर ही घुटते रहते हो ना, ये कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको ज़रूर आप किसी से बातचीत करें, आपके दोस्त हो गए या फिर डायरी लिखें, ये काफ़ी ज़्यादा मैं रिकमेंड करुँगी आपको। तीसरी बात ये चीज़ है ना कि ज़िंदगी जो है ना, वो एक छोटी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी हर इंसान को एक ही बार मिलता है। इसलिए आपको ना जो आपने गलतियाँ सीखी हैं, या फिर आप कह सकते हो, जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ ना, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आपके आगे बहुत सारा बड़ी ज़िंदगी है, जहाँ पर आपको अपने माता-पिता वग़ैरह, दोस्त वग़ैरह, सभी का ख़्याल रखना है, तो आप खुद ही बिखर नहीं सकते। कहीं न कहीं आपके पास इतने अच्छे माता-पिता और दोस्त हैं, जो आपको सँभालना चाहते हैं, तो आप उनके लिए भी सही, आपको सँभालना होगा। आप ना अपने लिए ना एक बेहतर फ्यूचर की तलाश करते हो। जब आप फ्यूचर पर कोशिश करोगे, आपको अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करोगे ना, मुझे ज़रूर यकीन है कि आपको ना एक और बेहतर जीवनसाथी जो है ना, वो मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि ना एक इंसान इसीलिए हमारी ज़िंदगी में आता है उकची क्योंकि उसका एक पर्पस होता है और उसके बाद वो चला भी जाता है, हम किसी को रोक नहीं सकते हमारी मर्ज़ी से। तो कहीं न कहीं आपको ना एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ही जो वो वो रिश्ता है ना, वो ख़त्म हुआ है। और कहीं न कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके पास ना ये थॉट्स आए हैं। आप अ ल अपने फैमिली मेंबर से या फिर अ, हो सकता है एक काउंसलर रखें, जिससे आप ना एक बातचीत अच्छी तरह कर सकें और अपने फ्यूचर के बारे में ना एक अ, नए दिशा से सोच सकें। जी, मुझे लगता है इन सबको फॉलो करने के बाद ना, आपकी ज़िन्दगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और ज आप जल्दी से मूव ऑन कर पाएँगे। जी, धन्यवाद।
जी। अ, जी, देखिए आपके जो समाधान आपने मुझे दिए ना, और सबसे बड़ी बात आपने जो आश्वासन मुझे दिया ना, मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे अपनी अ, ज बातें जो हैं साझा करके, और बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। और लग रहा है कि अब जो आपने चीज़ें बताईं ना, उसको मैं पालन करूँगा, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करूँगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी ही बेहतर हो जाएँगी। आपका क़ीमती समय देने के लिए धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।